بُص هو أنتَ أول حاجة هتقول له آآ طبعًا هو اللي ما بيتمرَّنش م هتلاقيه بيشرب مَيَّة قليل. فأنتَ أهم حاجة تقول له يشرب مثلًا إيه، آآ، 3، 4 لتر مَيَّة في اليوم، 3 كويس يعني من 3 ل4 كويس. آآ، تاني حاجة تاني حاجة مثلًا آآ، يضبط أكله وطبعًا لازمًا سلطة، لأن السلطة أنتَ عارف إن آآ، دي شيء أساسي، شيء أساسي السلطة دي مش محتاجين نقعد نتكلم فيها لوحدها. بس ال الأكل التاني مثلًا زي الفراخ بدل ما تعملها ياعم ف أعملها مثلًا مشوية وعلى البوتجاز. آآ لكن مش شرط الزيوت الكتير. واللحمة، اللحمة أعملها برضه مشوية عادي جدًا، مش شرط إن أنتَ تعم تحط اللحمة في زيت، اللحمة في زيت كُل اللحمة بشوربة يا عم عادي اتعوِّد عليها مرّة وات يعني مش هنقول تفضل مضبط أكلك طول الشهر، إحنا بس بنقول آآ يعني على ح حاول على قد ماتقدر.
حلو. ماشي. شئ جميل. أكيد. امم، امم، امم. بالضبط. جميل. امم. جميل، حلو ده. امم، امم. ماشي. بقدر الإمكان يعني ز يعني ع يعني، على قد ما تقدر زي ما بيقولوا.
أيوه على قد ما تقدر، و والعزومات بقى يعني العزومات بدل ما أنتَ كل شوية خارج رايح مطعم وجاي من المطعم وبتاع. هت أنتَ بتاكل ممكن تاكل لك آآ
جميل. آه، آه، آه، يعني ممكن ممكن نقول إن الأكل الصحي مش آآ، آآ، م مش معقد مش لازم نعقده أوي، ونقعد نحسب كل حاجة بالجرام وكل حاجة بالسعر الحراري لأ، هو ممكن الأكل اللي إحنا بناكله عادي جدًا يبقى أكل صحي، لو بس ركزنا في تفاصيل صغيرة. زي الأكل المشوي ال ال نركز على البروتينات ونم نمنع سكريات وكده.
أيوه. آه بالضبط. امم. بس. المسلوق و والكارب وكل الكلام ده طبعًا. وبتاكل لك بقى فاكهة، إحنا ما ذكرناش الفاكهة، الفاكهة دي برضه يعني حاجة مهمة في يومك. مش شرط تاكل فاكهة كل يوم، بس يعني الأفضل لو أنتَ مقتدّر إن أنتَ تاكل فاكهة برضه.
بالضبط. امم. حلو أوي.

حلو أوي، فأنتَ رابط الموضوع دايمًا بفكرة أنتَ ع هدف معين عايز توصل له، أو حياة عايز تعيشها بشكل أحسن و و وماشي، بس أنا عايز أعرف برضه عادات فعلية يعني ما هو برضه النفس دايمًا أمّارة بالسوء فهتخليك دايمًا عايز تاخد تاكل سكريات كتير أو ت ت ت تاكل بقى أكل بقى زي ما بيقولوا حِرش ودسم وحاجات زي كده. ف ف بتمنع نفسك بقى عن الحاجات دي إزاي؟ يعني آه جنبك طبعًا تعليمات الكابتن خلاص أنتَ الكابتن قال لك على تعليمات أنتَ بقى بتنفذها إزاي؟ بتمنع نفسك إزاي؟
أيوه، أيوه، آه. آه، آه <laughs> آه، هو م موضوع العزومات، آه. بُص، يعني أنتَ عندك العزومات طبعًا زي ما أنتَ عارف العزومات وال والخروجات وكل الكلام ده مع الصحاب يعني بنحاول إن إحنا نقلله شوية، بنحاول إن إحنا نقلل مثلًا الخروجات والأكل بره، لإن أنتَ طبعًا ساعة أمّا تخرج مع أصحابك لازمًا هتاكل، لازمًا هتاكل وتملى بطنك بقى ما هو أنتَ مش هينفع تبقى في مطعم تقول له هات لي أكل دايت لأ أنتَ هتاكل اللي موجود.
أيوه. جميل. إمم. إمم. أكيد، أكيد. ده حاج آه.
هتاكل اللي موجود، وبعد أمّا تخلص هتروح قايل لك بقى اشرب لك بيبسي والّا مش عارف عصير والّا إيه الكلام من ده، فأنتَ كل الكلام ده طبعًا بيأثر، فإحنا يعني بنحاول إن إحنا ن نقلل شوية من الخروجات بنخليها ف يعني زي ما بنقول كده في آآ، في وقت معين مش مش شرط طول الشهر إن إحنا كل أسبوع مثلًا خارج آه، فالدينا تبقى هادية كده مثلًا خروجة والّا حاجة في الشهر، يعني لما الواحد يب يبوظ
آه. أكيد. حلو آه. جميل. فأنتَ بتعمل جدول جدول مثلًا لنفسك للوجبات اللي أنتَ هتاكلها خلال اليوم و وبتحدد لنفسك وقت معين ده تاكل فيه كل اللي أنتَ عايزه.
آه، طبعًا، آه.